Eh, sì. Perché poi le macchine che corrono, mhmm, diciamo il freddo.
Mh-mh. E com'era? Cioè, qual era il suo colore del pelo?
Ma in realtà ma in realtà lei era un po' un tutto colori, cioè lei veramente era tipo bionda, no, questo marroncino chiaro insieme a un po' di bianco, di nero. Uhm
Mh. Ah. Mh. Ah sì, sì, ho capito, tipo tricolore. Quelle quei gatti con tanti con tante macchie, belli, molto belli.
Sì. Esatto, però molto sfumata, quindi sembrava che aveva appena toccato, no, mhmm, mhmm, appunto qualche polvere colorata.
Sì, sì, sì, sì. <chuckles>
Quindi no, veramente
Eh, sì eh.
Invece a te, dicevi mh-mh.
Non so se se hai visto Stitch, no, che c'è la bambina che prega e dice, ehm: "Per favore, mandami un un angelo speciale." No, e poi esce Stitch, l'alieno, che, ehm, colora le giornate a questa bambina. E io mi sento uguale, io avevo bisogno, ehm, e mi regalarono la Ci Cindy, il mio cane, che mia madre adesso mi dice, quando perché mo' ha compiuto 15 anni, mi dice: "Dai, devi comunque, mhmm, ehm, incominciare, no, a a immagazzinare l'idea che non ci sarà più". E quando ci penso <chuckles> non lo so io come affronterò il lutto del mio cane, veramente, non lo so, <chuckles> non so come lo affronterò. Tu come l'hai affrontato? Ah. <chuckles>
Esatto. Eh, mamma mia. Allora è pesan <chuckles> L'ho affrontato accettandolo, dicendo: "Io voglio, non voglio, eh, purtroppo è così." Sarà pure che un po' ce lo aspettavamo, perché iniziò a non stare bene, ehm, infatti ini iniziò a non mangiare, uhm, diventò veramente troppo, troppo magra, quas scheletrica. Ehm, addirittura dal veterinario volevamo prelevarle il sangue ma non usciva.
Mh. Mh. Eh, sì. Mh.